М. Ага, ага, ну то есть для тебя главное- внимание и, опять же, ты от этого не сильно, как бы это не какой-то негативный стресс, да, это такой стресс больше, не знаю как
Ну да. Ну, относительно, да. Когда как, но я стараюсь этот стресс как-то в какое-то креативное русло направить. Да, да, да.
перевести в позитив, и в креатив, вот как, да. Мгм. Понятно. Понятно. А, ну, а вот какие-то такие пра праздники, какие-то моменты были ли связаны, мо ну может быть с конфликтами или ещё что-то? Именно вот в предпраздничной суете кто-то сказал: "Да не буду я резать салаты." Ну или что-то такое.
Да. <clears throat> Ну, конечно, такое бывает, особенно когда все, ну, понятно, что я говорю, все подходят к этому по-разному. Да, кто-то не хочет резать салаты, кто-то нервничает, что ничё не успел купить, ничё не успел сделать, или, там, новогодний наряд не подошел. Ну в общем, много всего такого бывает. Но я в таком случае стараюсь просто человека, да, оставить в покое. Как бы, в конце концов, каждый сам выбирает, как праздновать и с каким настроением встречать Новый год. Мне кажется, для меня это тоже важно, что я хочу, э, ну, как бы начать, да, с чистого листа. Я хочу быть в хорошем, ровном настроении. Может, там не супер какая-то счастливая, но не вся там в депрессии, нервной и так далее. Поэтому в таком случае я просто человека оставляю: "Хорошо, не хочешь- не режь". Всё там иди погуляй, проветрись и всё. <tsk>
Ага. Да-да-да. Н не подходит под гороскоп платье. Мгм. Понятно. Понятно. То есть, для тебя, так, подводя итоги, тебя празднование Нового года очень важно. Это множество ритуалов, традиций, которые пришли с детства, и сейчас уже ты новые ритуалы и традиции кри с создаешь для своей семьи, и да, кре креативишь для своей семьи. Но, в то же время, нь как бы стресс весь перед самой встречей Нового года ты в минус обязательно, чтобы никакого не было стресса. Просто радуешься Новому году, радуешься Новому году. Ну что ж, спасибо тебе за беседу. Пока пока.
Ну вот. Да. Стараюсь. Да-да-да. Конечно, а куда деваться? Стараюсь. Да, это вот в идеале так. Да. Спасибо. Я очень рада с тобой была пообщаться. Пока.